Iya, eee, kerja freelance aja sih, Kak, di rumah cari-cari tambahan, mhm. Gitu sih, Kak. Iya.
Oh, iya iya iya, mhm mhm. Iya, bismillah ya, Kak, ya, semoga dengan meskipun Kakak melepaskan diri, walaupun sedih gitu, semoga ini yang terbaik deh, karena aku ngerasa kalau misalnya ada situasi yang tidak adil seperti itu ya, memang pilihannya 2 kan, kayak pertama kita coba tegak, maksudnya kita rebut hak-hak kita, seperti yang dilakukan temanku gitu, atau ya kayak Kakak gitu, memilih kita pergi gitu, maksudnya emang udah lebih baik kayaknya kalau kita ngerasa gak gak gak ter apa ya, gak gak terfasilitasi hak-hak kita ya, mungkin lebih baik ya itu, kita pergi aja, kita tinggalin, karena ya siapa tau emang lingkungannya udah sebobrok itu, gitu kan, dari awal, mhm.
Mhm. Mhm, mhm mhm. Iya iya. Mhm. Mhm. Oke, mhm, mhm. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya, bener banget sih. Mhm. Iya, begitulah, Kak, jadi aku memilih buat ya udah deh, aku terima gitu. Yah meskipun, pasti ada penggantinya nanti gitu, ya, Kak.
Iya iya. Mhm, amin amin, karena menurut aku sih, eee, ini tuh cuma kayak bagian dari fase hidup, gitu loh, Kak. Kayak, oke, mungkin kita terluka nih, di kerjaan pertama kita ya, tapi kita gak tau kan mungkin ke depannya nanti kita, eee, luka lu luka yang apa yang terjadi di diri kita itu nanti bakal justru membawa karma-karma yang baik gitu, untuk kita dimasa depan, gitu kan, ya. M
Mhm. Iya iya. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya, heeh. Iya, betul, Kak, kalau misalnya kita mau menerima dengan ikhlas, gitu ya, Kak, ya seharusnya juga, gitu kan, eee, peran kayak penghargaan selain materi, gitu kan, kayak seperti pujian atau kayak pengakuan, gitu kan, itu juga sebenarnya bisa, eee, membuat seseorang merasa dihargai juga, gitu ya, Kak. Nah e
Iya, betul. Mhm. Iya iya. Betul betul, kayak nggak harus gaji ya, maksudku kalau misalnya kita dibilang kayak, "Wah, kerja ka kerja bagus," misalnya, kayak, "Wah, selamat ya," sebenernya itu tuh udah cukup gitu dan nampaknya gak semua perusahaan punya, apa, etika atau budaya seperti itu, gitu kan ya, sayangnya, ya. Heeh heeh, jadi heeh?
Iya, heeh. Iya, heeh heeh. Iya, heeh, betul. Mhm. Mhm. Mhm. Iya, heeh heeh, betul banget, Kak. Ya jadi, eee, selama, eee, bulan yang lalu tuh kayak aku dibilang kayak nggak cocok gitu kerja di situ, terus kayak eee, iya. jadi kayak ya mencari kesalahan-kesalahan yang dibuat-buat, gitu, Kak. Mhm, karena kan selama aku bekerja di sana kan, rekam jejak aku tuh, ya tanpa ada iya, tanpa ada kesalahan apapun, gitu kan. Heeh, jadi kayak ya dibuat-buat gitu, terus kayak aku sama sekali tidak diapresiasi juga, gitu, ya di situ harusnya kan kayak setidaknya gitu, eee, ketika aku tau gitu, ternyata, eee, putusnya kontrak kerja aku tuh, ya karena orang dalam ya, harusnya setidaknya gitu ya, Kak, aku diapresiasi, aku dipuji dari segi eee, bekerja aku selama 2 tahun itu, tapi tidak sama sekali, gitu. Heeh.
Aneh, ih. <laughs> Iya iya iya. Wah. Bagus ya, track record-nya. Mhm mhm. Waduh. Iya. Mmm. Iya, tapi ternyata ya sampai Kakak menyudahinya pun juga gak enggak ya, aduh, ya semoga aja deh, Kak, eee, dengan Kakak udah gak kerja di sana lagi, ya Kakak berarti terlepas dari ini deh, dari gangguan ya, mungkin siapa tau ada keburukan lagi tuh kalau Kakak masih tinggal di sana, gitu kan, masih kerja di sana.
Iya, dan heeh, heeh. Betul. Iya. Iya. <laughs> Iya, benar banget sih, Kak. Wah, makasih banyak ya, Kak, ini jadi pelajaran sih buat aku. Iya.
Aduh. Iya, ini, eee, mantap banget lah. <laughs>

Hmm. Baik, halo, Kakak, selamat pagi, dari sini. <chuckles>
Iya, halo juga, selamat pagi, Kak, dari sini, iya, mhm, iya. <chuckles>
Ah, sama ya, berarti kita harusnya semangat pagi nih, karena sama-sama pagi, ya. <chuckles>
Iya, betul, <chuckles> bisa, iya, Kak, mhm, mhm?
Oke, iya, bener bener, nah, Kakak gimana kabarnya pagi ini, baik kah?
Iya, alhamdulillah baik banget, Kak, Kakak sendiri gimana nih?
Mmm. Sama nih, alhamdulillah, mungkin karena lagi pagi tuh, jadi bawaannya rileks ya, Kak, ya, <laughs> malah jadi santai gitu. Mhm.
Alhamdulillah, mhm. Iya. <laughs> Iya. Ah, kira-kira mau ngobrolin soal apa nih, Kak, pagi ini? Mhm?
Hmm. Oh, ya, paling ini sih, Kak, mumpung kita masih sama-sama pagi dan sama-sama santai gitu ya, gimana kalau kita bahas dikit-dikit nih, tentang pekerjaan, karena kan pasti di usia-usia kita sekarang ya, udah identik ya, <chuckles> dengan yang namanya bekerja berkarir, begitu kan, ya. Heeh heeh.
Hmm. Ah, oke, heeh. Mmm, mhm. Iya, mhm. <laughs> Iya. Mmm. Iya sih, betul, betul banget sih, Kak. Wah, menarik sih ini untuk, eee, dijadikan obrolan pagi ini, gitu ya, apalagi ya pasti banyak cerita-cerita gitu kan, dari pekerjaan itu sendiri, gitu. Nah, eee, aku tuh jadi penasaran, gitu, Kak, kira-kira gitu, eee, bagaimana gitu, menurut, eee, Kakak jika pekerjaan itu tidak dihargai dengan layak, gitu, Kak?
Ya, betul betul. Ya, bena Iya, betul, mhm mhm. Oke, kit Iya.